उम, नहीं बहुत सही बात कही क्योंकि अ, एक आप उस पद पे थे कि सामाजिक तौर पे आपकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी थी और उसको करना आपको नहीं अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत बात कही। अच्छा ये तो बात है कि देखिए, हमारे कुछ आदर्श होते हैं, हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है, सामाजिक ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन कटुवचन, कटु सत्य तो ये भी है, बिना पैसे के तो भई फिर कुछ भी नहीं कर सकते। आप सामाजिक कार्य भी नहीं कर सकते, तो उस समय आर्थिक और करियर की तैयारी में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? कितने महीनों का बजट रखना? या फिर कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, वो कैसे होता है?
बिल्कुल, ये अ, नौकरी छोड़ते वक़्त तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कोई एक नौकरी हो।
हुँ।
मतलब दूसरी जगह पर आपकी बातचीत हो गई हो और तभी आप छोड़ें, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि <clears throat> बिना अ, आपने कोई नौकरी मिले आपने अगर छोड़ दी है, कभी मान लीजिए गुस्से में आकर छोड़ दी, तमतमा का छोड़ दी, आवेश में छोड़ दी और फिर एक तो आपको नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ।
हो सकता है कि अ, म मतलब आपने सोचा हो कि आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिल रही है, तो उतने दिन आप अपना खर्चा कैसे चलाएँगे? अगर आपका परिवार है, तो आप उसका खर्चा कैसे चलाएँगे? ये एक दिक्कत आती है और इसके अलावा कहीं नौकरी मिल भी गई, तो अ, अगर आप बेरोज़गार थे उस वक़्त, तो वहाँ का एचआर हमेशा ये कोशिश करेगा, करेगी कि आपको वो कम से कम पैसे दें। क्यों इस बात क्योंकि वो जानते हैं कि आप बेरोज़गार हैं और आपकी ज़रूरत है, कम पैसे पर भी काम करने की। तो बिना नौकरी मिले आप नौकरी छोड़ रहे हैं, तो ये आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि नो अ, तभी छोड़े जब आपके पास नौकरी हो।
जी। हुँ। हाँ, उसमें कटौती की कोशिश ज़रूर की जाएगी। जी। सही बात है।